ก็จะ ก็ ก็มีนะ อ เวลาร้องผมรู้สึกว่า ถ้ามีคนแหกปากระ ร้องคนหนึ่งก็จะเริ่มมีเหล่า <chuckles> เหล่าผู้อยากร่วมประสานงาน ร่วม ประสานเสียงสิ ไม่ใช่ประสาน <chuckles> ประ ประสานงานนั่นชนครับผม ขอโทษ ประสานเสียงครับผม ร เริ่มมีเหล่าบุรุษอยากประสานเสียง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเดียวกัน หรือโต๊ะข้าง ๆ ครับผม ด้วยคีย์ที่ผสมผสานระหว่างคีย์ คีย์ที่สูงเกินไปและต่ำเกินไป และ ร เหมือนร้องกันอยู่ในลำคอ หรือแหกปากโดยไม่สนคีย์อะไรเลย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักร้องจะต้องสัมผัส แล้วก็มีความสุขด้วยกับเหล่านัก
อา อา อา <chuckles> ไม่ได้ประ สานเสียง <laughs> อ๋อ อ้าว อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม มันก็เป็น เป็นความทรงจำสนุก ๆ นะคะ แบบว่าพอ ได้ทำอะไรแบบนั้นร่วมกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ ซึ่ง
อย่าง อย่าง อย่าง อย่างฝั่งเราอะค่ะ แบบ ช่วง ช่วงวัย วัยที่มันจะมีพวกคอนเสิร์ตตามโรงเรียนอะค่ะ พอจะนึกออกไหมคะ อา ก็จะเป็นวัย ช่วง อา ตั้งแต่ Bodyslam Potato เอ่อ Scrubb อะไรพวกเนี้ยค่ะ เขาก็จะมาที่โรงเรียน แล้วพอฟังเพลงพวกนั้น มันก็จะทำให้นึกถึงแบบบรรยากาศ ตอนที่เรา เออ เคยดูคอนเสิร์ตที่โรงเรียนนะ อะไรอย่างเงี้ย หรือคอนเสิร์ตที่มหาลัย มัน ใช่ค่ะ
อ๋อ อา นึกออก ๆ ๆ อา อา ครับ อ๋อ อ๋อ <chuckles> ที่ ที่ ที่เราคล้อง ที่เรากอดคอกับเพื่อนแล้วก็กระโดดหยอง ๆ ๆ ๆ ๆ เออ
ใช่ ใช่ ใช่ แล้วก็ อ๋อ ที่ดูบ่อย ๆ น่าจะ Slot Machine อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ ที่ศิลปากรคือดูบ่อยมาก แล้ว แล้ว <chuckles> แล้วมันก็จะแบบ เออ พอฟังแล้วมันจะนึกถึงบรรยากาศอะไรแบบนั้น ที่เราแบบได้ไปดูคอนเสิร์ตสด ๆ นะ นี่ดูกับเพื่อนแล้วก็แบบ เออ เหมือนที่คุณพูดเลยว่าแบบกระโดดกอดคอกันร้องแหกปากร้อง เพลง <chuckles> ใช่ ๆ ใช่ค่ะ มันสนุกมากเลย แบบ เออ มันเป็นความทรงจำสนุก ๆ ดี ๆ ที่แบบ เออ ใน ในอดีตพอเราได้ฟังเพลงแล้วมันนึกขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อา ครับ อืม แล้ว อา อา ครับ เนาะ กระโดดหยอง ๆ ๆ ๆ <chuckles> ครับ อืม ครับ อืม อา ใช่ จริง จริง จริงเลยคุณ แต่ ข ของผมไม่ได้ไปคอนเสิร์ตบ่อยขนาดนั้น น่าอิจฉานะ ครับ <chuckles> ฟังแล้วผมรู้สึกอิจฉามากกว่า แต่มันไม่ได้รู้สึกแบบ เฮ้ย มีความอารมณ์ร่วมเป็นอารมณ์อิจฉามากกว่า สมัยเรียนผมไม่ได้ไปคอนเสิร์ตบ่อยขนาดนั้นครับคุณ อย่างมากก็ได้นั่ง นั่งฟังเพลงเหงา ๆ กันอยู่ในห้องกัน 5-6 คน อะไรอย่างเงี้ย
<laughs> อืม <laughs> อืม อืม <chuckles>
ใช่ ๆ คุณ ก็เลยอาจจะเป็นความทรงจำอีกแบบหนึ่ง ของผมน่าจะเป็นนั่งชิล ๆ กันอยู่
อ๋อ ค่ะ ก็แบบว่านั่ง นั่ง นั่ง นั่งดีดกีตาร์ อะไรกันแบบนี้ไหมคะ? อืม อืม
ใช่ ๆ ๆ ของผมจะเป็นฟีลนั้นมากกว่าคุณ เออ อยากมีฟีลกระโดดหยอง ๆ ๆ ๆ แบบนั้นไม่ค่อยมี จะเป็นนั่งมึน ๆ กันอยู่ในห้อง ทิ เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังไม่นอน พรุ่งนี้มีสอบ อะไรประมาณนี้ ใช่ ใช่ ครับผม
<chuckles> อืม <chuckles> แล้วถ้าแบบอยากให้คุณแนะนำเพลงให้ ให้ใครสักคนหนึ่งอะค่ะ แบบ คุณคิดว่าแบบอยากแนะนำเพลงอะไรไหมคะ ที่แบบ เออ คุณคิดว่าเพลงนี้เจ๋ง อะไรอย่างเงี้ย?
อืม

<chuckles>
ประยุกต์ ประยุกต์ เอาไปให้คนเกาหลีฟัง แล้วเขาอาจจะสงสัยว่าร้องเพลง ร้องเพลงอะไรอยู่ ใช่เพลงนี้เหรอ อะไรอย่างเงี้ย มัน แต่มันก็ฟีล ฟีลมันได้พอคุณ ถ้าฟีลมันได้มันก็ ก็ได้ <chuckles>
ใช่ มัน คือ คืออย่าง อย่างเช่นเรา เราดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีเพลง เพลงประกอบซีรีส์ ใช่ไหมคะ? แบบ ทำนองแบบเพราะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไปหาฟังตาม ใช่ คือ คือพอ พอฟังเราว่ามัน มันก็เพราะดี <chuckles> อืม ใช่ค่ะ
แล้วแบบ อืม ครับ อ๋อ เฮ้ย ผมว่า พ พวกเพลงประกอบซีรีส์ ประกอบหนัง อะไรอย่างงี้ ผมว่ามัน ประกอบหนังอาจจะไม่เท่าไร เพราะมันแค่ 2 ชั่วโมง ต้องพวกประกอบซีรีส์ ประกอบอิ <chuckles> ประกอบการ์ตูน อะไรอย่างเงี้ย เอาจริง ๆ เมื่อก่อนผมก็ดูการ์ตูนนะ ผมรู้ไอ้เพลงประกอบการ์ตูน <chuckles> ดราก้อนบอล อะไรอย่างงี้ ดูมันก็ ฟังมันก็สนุกดี อะไรเงี้ยครับ น่าจะเป็นแนว ๆ นั้น อา ครับ แต่ก็ จริง แต่จริงก็อย่าง แต่ก็อย่างที่คุณบอกนะว่า มัน เพลงก็เหมือนว่าแบบ เฮ้ย มันก็มีทุกแนวแหละ ก็อยู่ที่ว่าเรา
ค่ะ ค่ะ อ่า ค่ะ ใช่ อา อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ ๆ อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ ว่าเราชอบแนวไหน อะไรเงี้ย ใช่ อย่าง อย่าง อย่างแฟนเราอะชอบแบบพวก Metal แบบ
อือ ใช่ อา
อะไรอย่างงั้นน่ะ ถามว่าฟังได้ไหม ข ถ้าเขาเปิด เรา เราก็ฟังได้ คือฟังได้ทุกแนว เออ <chuckles> ใช่ อย่างเช่น บางทีเรา เราขับรถเราเปิดของเพลย์ลิสต์ของตัวเอง เขาก็ฟังกับเราได้ เออ มัน มัน ใช่
อา อืม ใช่ จริง ๆ ก็อย่างที่คุณบอก จริง ๆ อะผมก็รู้สึกอย่างเดียวกับคุณ จริง ๆ ผมว่าเพลงเราก็ฟังได้ทุกแนวแหละแบบแค่ว่า แค่ว่าอย่าเรา เราอย่าเปลี่ยนแนวแบบ เปลี่ยนแนวฉับพลัน ผมรู้สึกว่าไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งนั้น <laughs> คือผม เมื่อตอนผมอยู่สมัยมหาลัย ผมค่อนข้างชอบเลยที่เวลาเพื่อนเขาฟังแนวพวกแบบ อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ Latin กัน อะไรเงี้ย ผมก็จะปรับเป็นลูกทุ่งจ๋าเลย อะไรประมาณนี้ เป็น ป เป็นโมเมนต์ที่สนุกมากเลย เขาสากลอยู่ดี ๆ ผมก็จะแรป แรปเสร็จผมก็เปลี่ยนเป็น Latin ต่อ ร แรปไทยด้วยนะ แรปไทยผมเปลี่ยน Latin Latin เปลี่ยนลูกทุ่ง อะไรเงี้ย เอาให้แบบ <chuckles> เอาให้สมองคออะ ใช่ เอาให้ลุกขึ้นมาด่าให้ได้คุณ แบบ เหมือนแบบผมอยากรับแรงกระแทกอะ คือผมว่า ถ้า ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นน่ะ ผมก็รู้สึกว่า เฮ้ย เพ ดนตรีมันก็แบบฟังได้หมดแหละ ใช่
ใช่ค่ะ <chuckles> อ๋อ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อา อา <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> เอาให้ครบ <chuckles> <chuckles> เออ ใช่ค่ะ ใช่ มัน
ใช่ แล้วเราก็ร้องตามได้หมดเช่นกัน <chuckles>
ใช่ ๆ แล้ว แล้วเหมือนแบบพอเราฟังอะไร หรือว่า อะไรที่มันอยู่ในความทรงจำ มันก็เป็น เหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่มันเตือนความทรงจำเราขึ้นมาได้ เออ ค่ะ คิดว่าอย่างงั้น
ครับ อา อา ใช่เลยครับผม มันก็ ใช่ ๆ ผมก็คิดอย่างงั้นเหมือนกัน ก็มีหลายสมัย แล้วก็เราก็นึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้น ครับผม
เออ ใช่ค่ะ ใช่ วันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่มาแลกเปลี่ยนกันเรื่องฟังเพลง